Ele não passa, ali, né, o set todo tocando músicas deles, é muito difícil, muito difícil mesmo, pelo menos todas as festas, eu vou também pra algumas festas que são mais underground, eu não costumo ver, a não ser que você vá ver o a o falar Avicii, né, impossível ver o Avicii, Deus é mais, se a pessoa for ver o Avicii, alguma situação está errada com ela, mas
É, não tem muito como, eu acho que ela teria que ter um Tabuleiro de Ouija, ali, alguma coisa pra ouvir o o Avicii, não tem <chuckles> não
Né, mas como eu estava falando, sei lá, se a pessoa vai ver o David Guetta, vai ver algum DJ mais comercial, obviamente, né, vai ouvir músicas autorais, porque é isso que movimenta o set deles, mas se você vai a um DJ mais underground, você vai ouvir uma música ou outra dele sim, se você conhece o DJ. Mas na maior parte das vezes, não, é mais música do coletivo deles, né, ou do estilo musical deles, né, então é isso.
Hum, sim. Hum. Não po eu Uhum. Cara, isso é isso é muito louco, né, que você falou sobre o coletivo dos DJs, porque eles estão fazendo meio que uma playlist em tempo real ali, porque existem as lane holes, né, no caso, e você fala: "Caramba, mas o", vou colocar um exemplo aqui, o Shilow tá tocando as mesmas músicas do Nico Moreno, que está tocando as mesmas músicas do DM, e etcétera, e eles fala: "Tá, eles fizeram uma playlist, né".
É verdade. <chuckles> Mas é a minha, ma es e mas esses caras aí estão estão iguais, é igual a época do Pawsa Michael Bibi, que ainda existe, né, mas é aquilo, você ia para festa, era a mesma coisa sempre, entendeu.
Mesma coisa. Todo o set é igual. É bem bem é isso que eu não pego.
Não, eh, se a gente for falar de todo o set ser igual, aí a gente tem que falar do Rampa, do Me You, daquele povo chato do Afro House, que se você é fã, cara, desculpa, mas eu não aguento aquilo, entendeu.
Não, não precisa pedir desculpa, porque <chuckles> mesmo se eu fosse desculpa não é digno o suficiente da galera do Afro House. Desculpa a a ao movimento, que é muito legal, mas
<laughs> Sim, sim, sim. Não, mas o que eles estão fazendo, tipo, foi literalmente botar o máximo comercial possível e perder totalmente a graça. O Black Coffee fazia uma coisa muito legal, hoje em dia nem Black Coffee eu consigo ouvir mais.
pega si É cara, eu vi ele em Ibiza agora, faz 2 meses, porque me deram os ingressos, e fazer o quê? Morei em Ibiza um tempo, então. Ah, é um é aquilo, é a playlist, é o que eu disse com as playlists. É, você sabe o que vai acontecer, você sabe onde vai virar, você sabe onde não vai virar, você sabe onde tem tempo. Mas enfim, eu acho que usando de forma consciente, dá bom. Muito obrigado, viu, pelos seus relatos, aí, gostei muito. Valeu, obrigadão.
Aham. Chato pra dedéu, né. <laughs> Exatamente. Exatamente. Eu que agradeço pelo papo, cara. Grande abraço, até a próxima.